والله يعني بُصّ، بافضل بقى إيه أفضل أزِن على ابني راحة جايّة جايّة رايحة، أروح أودّي حاجة وأرجع، عيب ها زي ما اتفقنا، يقول لي ما أنتِ عارفة هاروح أكلِّمه أنتِ عارفة مش هيرضى يكلّ أقول له عيب برضه هو أبوك، كلِّمه بس بال أنا هاعمل لك إيه، أنا هاعمل لك داخلة كده وأنت مش عارف إيه، وأقعد بقى أتفق معاه وأقعد أكلِّمه، وهو بقى شايل على دماغه شويّة وحاسس إن آآ، يعني هو كَبر بقى ما يتعاملش المعاملة دي، وأفضل بقى بُصّ يعني، بابقى تعبانة جدًا، يعني أنا جوزي خد قرارُه مثلًا و وزعلان ومش عايز يكلِّمه، وابني متضايق ويقول لي خلاص أنا كمان مش هاكلِّمه، وأنا اللي في النُصّ بصراحة يعني بُصّ، فين بقى جوزي جِه قاعد بقى مثلًا برّه في الريسيبشن مش عارفة إيه، مِسِك تليفونه وبتاع، أقول له، يعني كان زعلان، ده كان بيعيّط ويقول إزاي بابا يقول لي كده، طبعًا ما حصلش الكلام ده، <laughs> بس أنا.
أيوه، أيوه. أيوه. أيوه. <laughs> طبعًا. أيوه. امم. امم. <giggles> أنتِ أنتِ بتهدِّي النفوس أنتِ بتهدِّي النفوس كده، دي دي حاجة عاديّة، أنتِ كده بتهدِّي النفوس أيوه، أيوه.
أنا آه باقرّب المسافات يقول لي يعمل آه، يعمل اللي يعمله أقول له لأ عشان خاطري، ما تكسفهوش بقى، هو هييجي يكلِّمك رُدّ عليه، مش عارفة إيه، أفضل بقى إيه أودّي يمين وأجيب شمال، وأروح أودّي هنا وأودّي هنا، نقّال كلام من اليمين للشمال، لحد ما بُصّ بقى، آه والله أبُصّ كده وده ييجي يقرّب مش عارفة يقول إيه، يروح جوزي يحِنّ كده وقلبه ي يهدى خلاص ما يبقاش في غضب، والولد ي والولد كمان يروح داخل حاضنُه، يروح ده معيّط ويروح ده بايسُه، وده يقول له ما أنت اللي فهمت غلط، ما أنت اللي قُلت، خلاص أنا أقعد على جنب بقى، ال الملاك اللي ما حدش بيعمل حسابه. <laughs>
أيوه، أيوه، أيوه. من اليمين للش آه، آه. <clears throat> أيوه، أيوه. <laughs> لا عايز أقول لِك أنتِ كده جندي مجهول بجد، أنتِ كده جندي مجهول، آآ، آه يعني لأ ما شاء الله عليكِ، لأ بجد أنتِ كده جندي مجهول، مش م مش مستنية حد يقول لِك حاجة، مش مستنية حد يذكُرِك كتر خيرِك طبعًا، وعايز أقول لِك دي دي هي الصورة المثاليّة، و ويعني وعايز أقول لِك أنتِ كنتِ مرنة جدًا، وللمرونة أهمية كبيرة جدًا في الموضوع ده، صح كده؟
بجد والله، باحكي لك حقيقي يعني. يعني. عارف، آه طبعًا، عارف بيصعب عليَّ أوي مش عارفة ليه فيّا الطبع ده، بيصعب عليَّ أوي أشوف اتنين يزعلوا من بعض.
امم، امم. <clears throat> وبالأخص لو في نفس البيت لو في نفس البيت دي حاجة دي مشكلة كبيرة جدًا على فكرة، امم.
ف فتك- تخيّل، آه، لسّه هاقول لك تخيّل بقى في البيت، يعني آآ، آآ، ابني وجوزي آآ، ابني و وبنتي الاتنين يزعلوا من بعض، نفس الحيثية بنفس الطريقة، يعني قصص كتيرة، وتقريبًا يعني بتبقى يوميّة، أسبوعيّة، يعني المهم إن روتين بيحصل ده عادي جدًا، أ ممكن يختلفوا على أي حاجة تخيّل كده، وتخيّل لمّا بيحصل الخلاف معايا أنا شخصيًا.
امم، امم، امم، امم، امم. فهمتِك، أيوه، فهمتِك، فهمتِك. امم.